Allora, sicuramente, in parte, quello che hai detto prima, quindi magari farsi un attimo un giro, capire, più o meno, quali sono i prezzi, se conviene avere un'idea generale di puoi pagare certe cose, soprattutto a un mercato, uhm, perché, magari non lo so, parlo di vestiti per esempio: uhm, io sì, una bella un bel un bello spolverino, uhm, quanto quanto penserai di spendere? Sì, anche un 50-60 € ci sta, minimo. Uhm, al mercato se tu parti con quell'idea ti farai fregare perché, uhm, ci saranno tanti che ti venderanno lo stesso prodotto, uhm, a un prezzo decisamente inferiore, perché proprio i c i criteri sono diversi, quindi bisogna andare innanzitutto con una mente settata su quella che è la mentalità del mercato, quindi prezzi più bassi o possibilità di trovare occasioni. Uhm, <smacks lips> quindi veramente cose regalate e dover contrattare. Spesso al mercato bisogna contrattare, uhm, spesso sono stesso i venditori che ti fanno delle offerte, anche senza che glielo chiedi, ti regalano delle cose perché proprio quello spirito vivace, che ti dicevo prima, del mercato, uhm, e uhm
Mh-mh. Mh-mh. Però è italiano, eh! Perché qua in Belgio, quando vai al mercato, ti tirano delle spazzolate con i prezzi che forse fai prima di andare in negozio a comprarti le cose. Eh.
Eh, che forse la differenza, magari nei mercati esteri, uhm, addirittura si può pagare con carta, qui addi ehm, qui no, qui sicuramente no.
Sì, sì, sì, sì, assoluta hanno tutti quanti il pos qua, eh! Assolutissimamente. Stai scherzando?
Qui se dici: "Pos?", ti rispondono: "Cosa?" È tutto
"Pos cosa?" <chuckles>
<tsk> è tutto fatto in contanti e, quindi, uhm, sembra meno un negozio, sembra più u quasi un baratto, anche se non è così. Quindi i venditori già sanno che ci sarà quel margine di contrattazione che s poi sono stesso loro a fare. Poi, come come ultima cosa, uhm, sì, lasciarsi ispirare magari da quello che si vede, perché magari vedo una bancarella di libri antichi e dico: "Ah, mhmm, okay, mi fermo, vediamo se c'è qualche titolo interessante", uhm, però comunque andare con le idee, uhm, chiare, nel senso
Mh. Mh. <tsk> Ottimo consiglio.